Sì, sì, hanno tutte avuto queste 4 donne un inizio difficile, un contesto familiare non facile.
Mh. Okay.
Linda, ha anche subito delle molestie sul set, a quanto pare. Eh, la maggior parte delle modelle sì, specie quando si è all'inizio e non si sa che cosa è lecito da parte del fotografo e cosa no. È una linea molto, molto sottile, molto difficile da da individuare.
Ma dai. Mh, okay.
Ehm, e lei lei l'ho raccontato in tutta sincerità durante questa docu-serie.
Ma dai,
Ehm, mi piace tantissimo
Ed era una cosa nuova. Non si era mai saputo prima, quindi.
Sì. Mhmm, di lei no, non credo. Hanno approfittato di questa docu-serie per fare delle confessioni che non hanno mai, ehm, dichiarato durante l'età giovane, anche perché ora come ora sono, non dico anziane, perché non lo sembrano, ma sono avanti con l'età, e <smacks lips> hanno tutte e 4, avuto
Okay. Ma dai. Non sono più giovani come una volta. <chuckles>
S non so più giovani come una volta. Esatto, poi sicuramente ci sono le punturine, le tinte per capelli, per carità. Non sono assolutamente contraria, quello a cui sono contraria è un eccesso di chirurgia estetica. E e queste 4 donne si sono mantenute molto, molto naturali, quindi niente russian lips, queste cose esagerate, queste boccone, no.
Eh sì eh, certo.
Non hanno mai non sono mai cadute nel non sono mai cadute di stile, ecco perché, in particolare Linda
Mh. Mhmm, beh questo è già tanta cosa.
Sì, in particolare Linda un po' mi ci rivedo, per somiglianza di, ehm, colore capelli, colore occhi, colore pelle <chuckles> come dicevo prima. Sì, sì. E poi traspare questo carattere molto autentico, molto sicuro
Ah okay, preferisci i
ehm, che rispecchia un po' quella che è la sua bellezza esteriore. Ehm, io ho visto icone di stile, mhmm, m modelle, attrici bellissime, esteticamente, poi quando le senti parlare, le vedi in video, o hai addirittura la possibilità di incontrarle dal vivo, hai queste negative vibes, queste vibrazioni negative, perché magari il loro carattere, la loro personalità, il loro modo di essere non combacia con la loro estetica, ecco, invece
Mh, okay. Ah, okay. Ah, e ti è succe immagino sia successo.

Eh sì, già mamma mia, eh, sfondi una bo una porta aperta, eh, <chuckles> certo senso.
Ehm Sì. Quindi, vedere una persona sulla passerella, e poi vedere una persona totalmente normale fuori dalla passerella, è quello a cui io ambisco, mhmm, come tipologia di persona a cui i ispirarmi, è quello più un modello che secondo me merita di essere seguito, perché sulla passerella fa la prima donna, ma fuori dalla passerella è una persona normale ed è consapevole che prima o poi morirà come tutte le altre un giorno. Ecco, detto proprio crudo. <giggles>
Ah son d'accordo. Mh. Mh, Eh sì, non è non è una dea <giggles> immortale.

Mah, io ho visto delle interviste. Molto spesso dal tono di voce, si evince che tipo sia la persona, o dalla comunicazione non verbale, quindi dalla metacomunicazione. Mhmm, da quello che si vede, ma non si sente con le orecchie. Uhm, basta guardarla negli occhi, si può capire la sua anima, non è una persona malvagia, no?
Mh-mh. Mh. Certo, sì, sì,
E non ho neanche sentito di utilizzi di droga da parte sua. Mhmm, purtroppo Naomi so che ci è caduta e poi si è disintossicata, quindi onore a lei che ne è uscita.
Eh, capita spesso, ehm, capita un po' spesso.
Eh, <exhales> come anche quell'altra attric ehm, que scusa, quell'altra, uhm, modella famosa, ehm, inglese. Eh, ora mi mi sfugge il nome. E lei, lei sì, quella minuta, quella bassina
Purtropp Mh, mh. Mh.